Mm, okey. So, nung nag-aaral ka tapos ngayon na nakatapos ka at meron ka ng trabaho since ikaw ba yung unang matanong ko lang, ikaw ba yung unang nagkaroon ng trabaho, since ikaw yung panganay?
Mm. Mhm, mhm. Kumbaga
So mhm.
ah, after ng graduation parang nag ano muna ako, parang nakuha ako agad sa isang private ah um, school. Dun muna ako parang nag-gain nag-gain muna ako ng 1 year experience dun bago ako sumabak sa Manila, ganun.
Mm, wow! Experience no? Oh, okey. Mm, okey. So hindi ba nagkaroon ng parang yung sayo ba? Personally, nagkaroon ka ba ng pressure parang siyempre di ba sa probinsya nga ganun yung expectation ng mga magulang sa anak na, since ikaw yung unang ano di ba parang siguro kultura na sa Pilipino yun na, ikaw yung magpaaral naman sa mga kapatid mo. Nagkaroon ka ba ng pressure dahil sa expectation nila o hindi naman?
Mm. Mhm Oo. Mhm. Oo. Ay Walang pressure sa mga magulang ko? Kasi yun naman thankful ako kahit hindi kami ganon hindi kami mayaman ganon. Walang naging pressure sa mga magulang ko na <gasps> obligado akong magpadala, obligado akong every month ganito kasi oo, oo. Yun naman yung pinagpapasalamat ko sa kanila, kumbaga kahit ano yung income nila sa farm parang napagkakasya nila kahit papaano. At the same time hindi nila ako inoobliga na talagang mag ah mag-support ng ganito, ako na lang yung nag-ano, nag nag ano ba tawag dito, nagpresenta ganon.
Mm, maganda. Mhm. Mhm. Oo, kasi ganun eh, di ba? Kadalasan eh. Mhm. Mhm. Ah, kumbaga nagkukusa ka na, ikaw na. Mm, okey.
Nagkukusa na ako na yung nagkukusa. Kumbaga, ako yung um, nagsasabi sa sarili ko na, "Dapat ko 'tong gawin" ganon, wala silang walang outside force na nag-oobliga sa'kin, kumbaga dahil ganun sila ka-supportive, parang yun hiya ko nalang sa sarili ko na dapat mag-give back ako ganon. And ngayon kahit papaano nakakapagbigay naman, nakakapag nakakapag share naman, na ilalabas sila kahit papaano ganyan nakakapagbigay ng extra allowance sa mga kapatid, mga magulang, eh kahit papaano grateful naman ako sa part na yun, na hindi sila demanding.
Mm. Okey. Tama. Mhm. Mm. Mhm. So

Maganda, maganda yung pagpapalaki ng magulang mo sa’yo. So, kung ikaw ang tatanungin, ano yung maipapayo mo sa mga magulang na hindi kagaya ng sa’yo like, pini-pressure yung mga anak nila? So, ano yung dapat na maging payo na ibibigay mo sa mga magulang na gano’n, na peni-pressure yung mga anak na, "Dapat ikaw ng maging responsibilidad kasi tapos ka na sa pag-aaral."
Mhm. Mm. Mm, siguro para sa mga magulang na ganon dapat isipin nila na hindi nila parang bangko o investment yung anak nila. Kasi once na prenessure mo yung anak mo, lalo yang lalayo yung loob sa'yo eh, lalong magrerebelde. Kung pakitaan mo siya ng, um, kabutihan ganyan, tapos suportahan mo yung mga gusto niya hangga't, ah, mabuti, eh, maa-appreciate ng tao 'yon eh. Natural na yon sa tao na kunyari kung pinakitaan ka ng magandang loob, siyempre mahiya ka namang ano 'di ba, mahiya ka namang magbulakbol, mahihiya ka namang mahihiya ka namang, maging masamang anak kung gano'n, 'di ba?
Mm. Mm. Hmm. Sabagay. Hmm. Hmm. Hmm. Eh. Mm. Tama. Oo. So, m parang makokonsensiya ka gano’n?
Mm, makokonsensya ka namang maging ano, maging masama kung yu lahat ng all throughout ng pag-aaral mo, eh, puro suporta, puro kabutihan, puro, um 'pag kumbaga pagiging masaya nila sa mga achievements mo, eh talagang hindi mo maiisip ‘yon, para sa akin ah. Mm. Kaya para sa mga mga magulang na ano dapat suportahan lang nila yung mga anak nila, ‘wag nilang i-pressure bagkus pagsabihan.
Masama, hmm. Mhm. Mhm. Mm. Okey. Mhm, hmm, maganda. So Mm. Mm. Okey. Hmm, okey. So, mayro'n lang akong hindi namang malalim na tanong ‘to, pero nung unang sahod mo kasi di ba, kaugalian nating mga Pilipino, naalala mo pa kung yung ginawa mo sa mga magulang mo at kapatid mo, nung yung unang sahod mo, naalala mo pa?
Mhm. Ah, oo. Ah. Oo. Siguro, nagpadala ako, pero hindi naman gano’n kalakihan dati yung sahod ko, eh. Ang remarkable siguro na nagawa ko sa sahod ko noon, ay yung bilhan sila ng dalawang cellphone, nung mga December gano'n, nung unang year ko, unang year ko sa company, oo. <chuckles> Oo, tiyenempuhan ko lang na ano, na sale dati, oo.
Mm. Hmm. Grabe ka naman! 'Di ba, malaki ‘yon? <laughs> Cellphone, dalawa? Wow! Mhm, wow!
Ayun, yon parang naging ano ko sa kanila parang remarkable na binigay sa unang, ah, sahod ko sa unang company ko sa Manila corporate. Mm.

Mm, pero ano pala yung ano yung natapos mo, yung kursong kinuha mo?
Hmm. <gasps> Yung kursong kinuha ko eh, related siya sa um, mass communication. So, bale ang <gasps> ang course name niya, talaga is ah, communication arts. Pero madalas na napagpapalit sila sa ah, mass comm o mass communication, parang old term na yata yun? Yung mass communication, if I'm not mistaken, parang ganon.
Mhm. Hmm, okey. Gusto mo, mass comm. Oo, oo. Mm. Okey. Okey, so yung mass communication ba yun talaga yung gusto mong kunin na kurso? Nung mga panahon na yun or meron ka talagang ibang mas gusto?
Oo. <gasps> Well actually, nung ah entrance exam sa college, parang wala siya sa option ko, yung ganun. Yung ah, mass communication, kumbaga ang nakalagay doon sa parang form na finill-out-tan ko, sa enro yung sa enrollment form ko, <gasps> first priority ko ay maging isang <gasps> English teacher, pangalawa ay maging isang Science teacher. <gasps> Kasi parang yun yung oo. Yun yung parang, ah, nag-eexcel ako areas na nag-eexcel ako noong ako ay nasa <gasps> high school oo, kumbaga favorite kong subject dati yung English, tapos yung Science, kasi hilig ko dati yung mga inventions ganyan, sumasali ako sa mga investigatory project, mga ganon. Pero pero parang may ibang plano yung ano, yung Panginoon siguro. <gasps> Kasi, naintriga rin ako sa <gasps> ano parang industriya ng media. Kasi, dati, eh, sumasali rin ako sa mga <gasps> journalism contest, mga ganyan sa pag may school's press conference, <gasps> doon siguro nap na dun siguro ako na-attract, sa ideya ng <gasps> pagtratrabaho sa industriya ng media, kasi alam mo yun parang madami kang pwedeng i -explore.
Mhm. Mm, okey. Mhm. Mm okey. Pagtuturo talaga, oo. High school. Mhm, mm. Mm Lupit mo pala ah. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Oh, okey. Mhm. Mhm. Hmm, <gasps> pero yung kurso mo tapos yung trabaho mo ba, related siya sa ngayon or malayo?